Oh, talaga po?
Alam nila na ma eh, alam nila matalino o matalino raw ang Pilipino, mabait 'no. Yo yo oo gano'n ang tingin nila, ayon na 'yong isa sa masabi kong hindi talaga eh, la, ha, eh, nine parang 100% dati na ang nakausap ko 'pag sinabing Pilipino, ngingiti yang mga 'yan tas dalawang kamay thumbs up 'yan sasabihin nila number 1, oo. Alam nila ye ka 'yon ang ano, nakakataba ng puso na nasa ibang bansa ka no, pero ang tingin sa'yo is ganun. Oo nirerespeto ka, oo, mm.
Ah, at masipag 'di ba, po? Oo. Ah, gano'n po, nakakatuwa naman. Wow! Talaga po, ayan. Oo, nga po, 'no. Opo. Kinikilala ka ng ibang oo, nakakatuwa naman po, 'no. Ano pong bansa ulit 'yan sa Middle East?
Sa Middle East, sa ano siya, sa Saudi.
Ah, talaga?
Pagka nandon ka, oh, ang tingin nila sa mga Pilipino ganon, ganon kataas ang tingin nila.
Opo at alam alam ko, alam ko nga po marami pong sumisikat talaga na Pinoy sa iba't ibang larangan diyan sa Saudi, 'no. Talagang kinikilala po nila talaga 'yung mga gawa, di ba po?
Mm. Mm. Siguro ang ang ano yan eh. Ah kahit kaya naging amo ko, "Oh eto, gawin mo 'to." "Sir hindi ko kaya yan." "Eh, di ba, Pilipino ka naman?" Oo. Parang tingin niya na, ano ko Superman, di ba? May mga bagay na kaya ko gagawin ko. Pe may mga bagay bagay na hindi ko alam, pero kung kaya kong pag-aralan, pag-aaralan ko, pero may mga bagay na eh kumbaga engineer lang ang gumagawa niyan hindi ko kaya yan, kasi ibang level yun.
Mm. Oo. <laughs> <laughs> Opo. Oo. Totoo. Oo. At ano rin po 'no, ah, 'yung mga kahit 'yung mga positibong stereotype naman po ano 'no, parang medyo nakaka-pressure din po da para sa ibang tao na lalo na't, um, perfect ang tingin. Oo, di ba, mataas ang expectation nila. Ayun po, pero
Mm. Mm. Expectation nila mataas. Mm. Mm. Siguro ano yun siguro pwede yun sinasabi mo na halimbawa, um, ang magulang mo ay napaka-successful na lawyer na o engineer o architect 'no, parang gano'n, parang ang tingin sa 'yo kailangan ma-achieve mo 'yon o lagpasan mo pa 'yon dahil tatay mo nanay mo gano'n. 'Di ba? 'Yon 'yon ang mahirap, 'yong sinasabi mong pressure.
Mm. Oo. Dapat gano'n ka din, oo. Oo, ayan. Opo, nakakaano din.
Hindi naman lahat, hindi porket ang magulang mo successful, eh ikaw siguradong magiging successful, iba tayo ng ano eh, iba-iba guhit ng buhay natin eh, di ba?
Mm, totoo po 'yan, oo. At huwag po i-pressure din 'yung mga bata 'no, na dahil doktor ka gusto rin maging gusto mo rin maging doktor 'yung anak mo, baka naman kasi may iba siyang gusto. <laughs>
Mm, mm. Tsaka hindi ako Bente che ang isa pang stereotype, alam mo, porket graduate ka ng college, eh, maganda na trabaho mo hindi rin.
Ay opo, totoo 'yan. Naku ang hirap, hirap po ngayon humanap ng trabaho. <laughs>
Hindi rin, maraming, ah Tsaka maraming undergraduate, maraming hindi nakatapos pero nakita mo sin ah, big time, oo, dahil sa pagsisikap.
Naging successful, opo. Opo, totoo 'yan.
So, hindi basehan yung ano, yung diploma, di ba? Mm, so yun, eh, stereotype.
Mm, dapat talaga pagsamahin ang diploma at ah, diskarte. <laughs>
Oo ayun, napakagandang, ah, topic 'no tungkol sa ano, oo.
Opo, nakakatuwa po 'yung pinag-uusapan natin. Di ba, po? Sana po, ah, maging magan
Usapan at marami akong nakuhang ah mm. Ingat, salamat, salamat sa oras, maraming salamat ingat, ingat.
Ah, ako din po, salamat po.

<chuckles> Ayan, pero malapit na po tayong magmerienda, 'no? <chuckles> May opo may tanong po ako sa inyo, ah, may mga stereotype po ba kayong naririnig-rinig na tungkol sa inyo? Tapos pa'no niyo po kaya yun nilalabanan?
Hmm, mainit. Oo, masarap magkape. Hmm, sige. Dalawang klase siguro puwedeng, eh, maging epekto, eh. Depende siguro kung maganda yung ano 'no, pagka-stereotype sa'yo 'no. Yung nakilala ka na, ah, "Ito napakabuting tao nito eto" alam mo 'yon, yung ang akala nila hindi ka marunong magalit 'no. Akala nila hindi mo kayang alam mo 'yon, hindi ka nagmumura, hindi ka, alam mo 'yon, ni ni ngiting meron namang, eh, meron namang tao na, ah, ang tingin, eh, "Eto wa wala ng magandang lumabas sa bunganga niyan, eh," 'di ba? Lahat kahit nagkukuwento lang 'yan ng ano, 'yan, eh, puro mura yun, eh, 'di ba? Yun siguro, gano'n mga stereotype 'no. Halimbawa na lang yung mga may tattoo.
<chuckles> Oo nga. Oo. Opo. Mm. Totoo. <chuckles> Totoo. Mm. Mm. Oo, totoo po 'yan.
Dati na-stereotype 'yan na, "Ah, masamang tao 'to, ah, kriminal 'to." Eh, ang daming tattoo, eh, 'di ba? Di parang gano'n, 'no? "Galing kulungan 'to." Pero ngayon hindi na, eh, ano na siya, eh, parang passion na yung ano, eh, yung tattoo, eh, 'no? Hindi, 'wag mo ng base oo huwag mong tignan yung tao dahil dahil ang daming tattoo, eh, masama na. Marami nga diyan wala naman tattoo, eh, 'di ba? Hmm, so 'yon, siguro gano'n lang, depende kung papaano mo, ah, kung totoo, eh, hindi ko rin alam kung hayaan mo na lang o panindigan mo na lang. Kung hindi naman, di okey lang, ikaw?
Mm, <chuckles> oo nga po, oo. Opo, mm. Opo, kahit sino naman meron. Mm, totoo 'yan. Mm. <laughs> Panindigan mo na lang. <laughs> Ako po, ako naman po ano, um, kadalasan po ang naririnig ko tungkol sa'kin, eh, ayun nga po dahil nag-aral po ako sa Catholic school dati tapos, um, laking ano po ako, laking simbahan, nagse-serve po kami sa simbahan. Ang karaniwan po na stereotype na naririnig ko dati, eh, parang ano daw, um, banal-banalan, yung mga gan'yan. Yung hindi naman daw ano, pero ang suplada-suplada daw, yung mga gan'yan. Pero ano, naman po 'pag nakakarinig ako ng ganito, ah, kadalasan naman po, sa galing daw, sa mga taong hindi naman talaga nakakakilala sa'kin. Kasi, siyempre po, um, makiki iisipin lang nila kung ano, yung gusto nilang isipin ng walang basehan, 'di ba po? At hindi ko naman po makokontrol 'yan. Kaya ang ginagawa ko na lang po siyempre, do'n po sa mga taong nakakakilala talaga sa'kin, sila na po yung nagpapatotoo kung ano, talaga yung, um, kung ano talaga ako, kung ano talaga yung na-o-observe nila sa'kin. Totoo po, 'di naman po kailangan, 'di ba? Totoo po wala naman po akong, ah, kailangan sa kanila.
Mm. Mm. Hmm. <chuckles> Hmm. Mm. Mm, mm. Oo. Mm. Mm. Mm, tsaka hindi mo kailangan magpaliwanag. Na wala kang obligasyon sa kanila. Sigu siguro dahil nga gan'yan din yung ano ko, noon dati naalala ko dahil Catholic school din kami dati, lahat kami.
Mm.